L'hai visto che c'è u che c'è all'inizio dove loro mettono i soldi dentro questo salvadanaio, no, e e ogni volta lo devono rompere perché c succede l'imprevisto. <chuckles> No, era troppo carino co inizio perché è proprio vero. Cioè tu dici: "Io mettevo dei soldi per far 'sta cosa qua." E poi, c'è l'imprevisto, il figlio che che ha bisogno di una cosa, si deve iscrivere da 'na parte, oppure t'arrivano, che ne so, delle delle tasse che non t'aspettavi. <chuckles> Bellissimo.
Sì, sì, sì, sì. Esatto. <chuckles> Quindi, sono sempre punto e a capo e lettera maiuscol come si suol di Esatto. <chuckles> Bella pure questa cosa, quando meno te l'aspetti arrivano certe stangate che proprio
No, quello è tremendo. No. Tra l'altro, no, m'è arrivato io non sono se tu sei libera professionista o eh, anch'io. Mi è arrivata una cosa da pagare che ho etto: "Ma io questa cioè, le ho pagate queste," no, e quindi lì a far ricorso. Adesso vediamo cosa dice l'Agenzia delle Entrate. Però, capito, ti piglia un infarto che tu dici: "Ma no, ma dai, ma scusa." <laughs> Eh, sì. La fa la famosa cartolina verde, di solito, non porta buone notizie. <laughs>
Sì. Mh-mh. No, vabbè. Mi, a voglia. Arrivano, uhm, certe cartoline che sono veramente Mamma, no. No. Anche il postino, guarda, non sa come dirtelo, è pure imbarazzato per te, te la dà come a dire, mhmm, ambasciator non porta pena, però quest'è.
Sì. Ma, io non so se se da te funziona così che adesso i postini a non ti lasciano cioè, n non ti suonano neanche più, e ti lasciano direttamente il come si chiama? il f i il foglietti no, neanche la la busta verde. Il come si dice? Lo scontrino. Brava. Per la e tu perdi pure tempo per andare in posta a prendere una roba che sai già che è una roba brutta. <laughs> E con che spirito vai poi alla posta, no? <chuckles>
Ah-ah. No, a volte ca Nella buca lettere. L'avviso di dici ah, okay. Sì, sì. Mh. <chuckles> Poi, quando s quando arrivano le multe.

Uh, bello anche quello.
Belli, anche quelli sono momenti molto belli, molto
No, quello è molto bello anche perché noi abbiamo n n in in Lombardia c'è questo sistema- non so se è Lombardia o o nella mia città, vabbè- ehm, online, per cui prendi la multa t'arriva l'S ehm, l'SMS, <chuckles> ops. <chuckles> Sì, non ti lasciano più la multa sulla macchina. Cioè, non c'è più questa usanza barbarica e invece ti <chuckles> ti mandano direttamente un bel messaggio.
Ah-ah. Mh-mh. Sì. Veramente? Ah no, qua ancora non Ah, no, no, no, qui almeno che io Che io sappia No, no, no si sono intensificati di molto le postazioni autovelox, però questa cosa della messaggistica devo chiedere ancora non non
Ah. Sì, sì, sì, o ti arriva la mail perché sei nel sì.
Ah, proprio vedi si fanno dove vogliono si evolvono, in altri aspetti rimangono dei trogloditi.
Porca miseria. No, è che poi tu dopo guardi e dici: "Ma io dove l'ho presa 'sta multa?" Qui guardi e: "Multa presa tipo alle 8 del mattino, in via tal dei tali," sei lì che cerchi di ricostruire, no, dici: "Ma, dov'è, dov'è, dov'è."
Ah sì, poi si fanno tutte le Ah, ah, ah. Sì, sì, no ci sono i primi momenti per capire di chi è la colpa: "Ma l'hai presa tu?" "No, l'ho presa" "No, io, può essere mai io? Ma perché?" <sucks teeth>
Eh s ovvio. <laughs> E invece è sempre mio ma mio marito che prende le multe. Ogni volta gl lo chiamo e li dico: "Ti ho pagato la multa." Fa: "Quale multa?" "Eh sì, sei passato dalla zona a traffico limitato a nell'orario sbagliato." No, cioè
Sì, no figura Ah, ve Ah. Ah, quindi disattenzioni, non magari per eccesso di velocità. Okay. Eh oka da e da
No, no, no, tutte robe di parcheggio poi tra l'altro perché da noi non ci son parcheggi fondamentalmente. Son tutti a pagamento.
Eh, però vedi queste cose, noi paghiamo, però non è che fondamentalmente sono anche colpe nost limitatamente. La l'eccesso di velocità lo capisco, però se tu comune anche non investi in quelle che sono le aree di parcheggio insom
Esatto. No, ce ne sono pochissime, e son tutte strisce blu, strisce gialle e le famose strisce bianche se le son dimenticate. O o hanno finito il colore, o guarda non lo so. Infatti uno non sa mai dove parcheggiare. Prega, dice: "Okay, speriamo che non passi nessuno." <laughs> No, poi <sniffs> perché ci sono sia la polizia municipale, ma noi c'abbiamo anche i no li noi li chiamiamo i gli spioni gli spioni. No è è gente norm cioè, normale somma, non non sono polizio cioè, non non so come dirti, hanno un nome gli c ehm, della sosta, non mi ricordo.
Eh ve Mh. Mh, bra <chuckles> Ho capito. Dimmi. I direttori del traff Ah, oka Mh-mh. Ausiliari, non mi ricordo. Ah.
Eh brava sì, una roba così. Tu: "No, maledizione." Poi c'è anche il nome, no, nome e cognome. Gli mando le le maledizioni: "Ma tu proprio dovevi passare in quello esatto momento? Non potevi passare da da un'altra parte?" <laughs>
Ah-ah. Mamma mia, alcuni proprio sono sono a p i antipatici a pelle proprio a guardarli. Sembra che ci provano gusto, mi f mi fanno incavolare.
Uh. Sì. Ma secondo me ci provano gusto. <chuckles> Va bene. Ti saluto. Ciao ciao.
Mh. Gente strana, guarda. <chuckles> Ciao.